Iya, benar-benar. Kadang, ini loh, e tapi juga apa sih, selain barang-barang itu, kalau misa ada suka, e yang jualan coklat kecil-kecil, itu juga saya suka kadang ngiler, gitu. Tapi bukan karena rasanya, tapi karena, "Kok ini lucu sih bentuknya?" gitu nah. "Nah, itu packaging nya aduh cute banget," gitu. "pengen jajan," gitu "tapi lah, ngapain sih, enggak enak kalau misalnya dimakan." Nah, gitu juga sih salah satu heeh.
Oh, heeh heeh, packaging nya ya? <chuckles> Oh, heeh heeh heeh. Oh ya ya ya, heeh. Apalagi kayak ini loh Kak, sekarang itu ada brand di mall namanya OH! SOME gitu.
Mhm mhm, apa tuh?
Tahu enggak? Kayak KKV itu loh. Yang kuning tahu nggak? Jadi itu kayak gede banget, lumayan gede banget lah, kayak Hypermarket gitu. Cuman di sini itu barangnya beda ya sama supermarket besar. Ini tuh, lebih kayak jual barang-barang lucu kayak dari Korea kayak gitu-gitu, terus tapi harganya
Mhm. Enggak enggak, cerita aja gimana tuh? Heeh? Mhm. Waduh. Duh, kok kayaknya lucu ya? Kok kayaknya bisa buat jalan-jalan ya, cuci mata. <chuckles>
Mhm. Iya iya betul dan itu luas banget sampe kalau di beberapa mall itu ada sampe dia punya 2 lantai gitu Kak, hanya untuk toko itu. Heeh. KKV tapi sekarang berubah jadi nama OH! SOME gitu. OH! SOME gitu heeh. Nah, itu tuh kayak
Waw, heeh, apa tadi nama tokonya? Oh gitu, heeh heeh heeh. Memang dari Korea ya?
Ah, kayaknya sih iya, heeh. Cuman aw kalau saya ke sana, ya kan sering tuh suka cuci mata kan bareng temen di mall. Nah, kalau ke sana tuh kayak, ah udahlah pasti 1 barang tuh kebeli lah Kak, karena parah banget di sana itu, e hitungannya murah, Kak. Kayak misal heeh, kayak misal ada kapas itu kapas itu biasanya kalau di Indomaret itu kan mungkin Rp 20.000 ya. Kalau di sana itu do eee, Rp 20.000 tapi dapat yang gede kayak gitu. Heeh, iya heeh. Nah itat <chuckles> iya iya betul, nah makanya itu. Nah, mungkin strateginya aku untuk menikmati hidup itu ya, itu sih Kak cari promo.
Betul. <chuckles> Oh, iya ya. Mhm. Iya. Wah, wah, menarik sekali ya. Coba nanti saya, e research. <chuckles>